بُصّي، أنا كنت حابّة إن أنا أتكلّم معاكِ شوية وأفضفض باللي جوايا. أنا بجد جوايا مشاعر سلبية أوي، ومحتارة مش عارفة هل أنا صح، هل أنا غلط؟ مش عارفة، أنا دايمًا يعني أهلي وكده بي بيعلّقوا لي على تصرّفاتي، والموضوع بيبقى مضايقني أوي في وقتها، وبافضل أعاند حتى لو أنا غلطانة، بادافع وأهاجم، وأقول آه، أنا كده، آه، أنا مش هاتغيّر، مش عارفة، أنا الموضوع يعني مأزّمني أوي، مش عارفة أنا فعلًا صح وهم اللي مش فاهمينّي، وفَرق الأجيال ما بيننا ال اللي موصّلانا لكده، والَّا والَّا هم عادي وده طبيعي المفروض يحصل، وأنا اللي مش قادرة أنا اللي أتفهّمهم؟ مش عارفة.
فهمتِك، ومقدّرة بجد إحساسِك دوّة، ويعني عارفة قد إيه إن أنتِ بتحاولي إن أنتِ برضه يعني تعملي الحاجة الصح، وأنتِ بتدوّري وبتسألي يعني مين ال إيه المشكلة فين؟ ففكرة إن أنتِ بتدوّري برضه ده دليل إن أنتِ شخص مثالي ومش عايزة تعملي غلط، بالرغم إن أنتِ ممكن تكوني بتتهوّري مثلًا، وبتردّي مثلًا بشكل دفاعي أو اندفاعي، بس بتحاولي إن أنتِ برضه تفكّري في الموقف، و وتعيدي إن أنتِ تبقي فيه يعني مثالية وما تبقيش يعني، آآ، متهوّرة أو كده. فدي حاجة جميلة أنا باحييكِ عليها إنِّك بتحاولي إنِّك تطوّري من شخصيتِك على طول. بس يعني يعني إزاي بتيجي الملاحظات دي؟ يعني، هل في مواقف معيّنة بتحصل بتخلّيهم ياخدوا الملاحظات دي عنِّك؟ احكِ لي أكتر.
بُصّي، هو آه، في مواقف معيّنة بتخلّيهم ياخدوا ي يتكلّموا معايا بالشكل ده. يعني مثلًا هم بيكونوا شايفين إن أنا عصبية، وإن أنا ب بارُدّ وباهاجم دايمًا. ودي حاجة بتضايقني إن هم يفضلوا ي يعني ي ينتقدوا كُلّ ده فيَّ. يعني ممكن أكون باتكلّم عادي، و وكلام عادي، بس أنا نبرة صوتي بتكون عالية شوية، فماما مثلًا تقول لِك: "أنتِ صوتِك عالي، وده ما ينفعش، وأنتِ بنت المفروض تكوني أرَقّ من كده." فأقول لها يا ماما: "مش لازم، إن في بنات رقيقة، وفي بنات صوتها كده طبيعي عالي. آه، أنا مش ماشية أزعّق، بس هو النبرة بتاعته عالية لوحدها، ف فتفهّمي ده." طبعًا أنا مش بارُدّ بالشكل ده، بارُدّ بشكل بقى ب ب يعني باكون مش بيكون أول تعليق منها ليّا، فبيكون التعليق كذا مرّه وكتير، فبالاقي نَفْسي بقى باعمل إيه غير إن أنا بارُدّ وباهاجم، وبابقى متضايقة، وبيبقى الموضوع بقى بينتهي كمان إن ممكن يحصل ما بيننا مشكلة، أو بيحصل ما بيننا آآ، زَعَل. طبعًا بابقى متضايقة جدًا، و وبابقى مش عارفة إن أنا أتحكّم في نفسي، وأتحكّم في الدفاع بتاعت ب الدفاع بتاعي ناحيتها، أو ناحية أي حد بينتقدني خصوصًا في البيت يعني، يعني يمكن لو حد انتقدني من صحابي، آآ، باركّز أكتر إن أنا ما أعملش الحاجة دي تاني. مش عارفة بقى يمكن ده تفاهم ما بيننا زيادة، والَّا يعني ما بيني وما بين صحابي ده تفاهم ما بيننا زيادة فعلًا، والَّا والَّا قلّة تفاهم ما بيني وما بين أهلي، والَّا أنا عشان هم ناس غُرب بالنسبة لي، على صحابي يعني فأنا فأنا مش عايشة معاهم زي أهلي، ف فأنا قادرة أتفهّم اللي هم بيتكلّموا فيه، إنّما أنا مش عارفة أتفهّم عيلتي. أنا مش عارفة مين صح، مين غلط؟ متلخبطة بصراحة.
آه. اهم. فهمتِك. إمم. فهمتِك، آه.